あの、ちょっとですね、聞いていただきたいんですけれども、ま、聞いていただくだけでもいいですし、もし何かこうちょっと、あのアドバイス的な意見があれば、お聞かせいただければ助かります。いいですか？
はい、わかりました。何でしょう。
はい。あの、ちょっと友人の行動で、少し気になって、たまにちょっとこれって境界超えてるんじゃないかなっていうふうに感じる時があるんですけれども。
うん。 あ、なるほど。
はい。その件なんですが、具体的な話をすると、ま、その友人が、割とこうスピリチュアルなことが好きな、あの、友人なんですね。で、なんかこうユーチューブだったりとか、あの、いいと SNS とかで、そういう人たちをフォローをして、こうよく見たりとか、ん、あの、ん、なんて言うんすかね、その信仰してるまでは言わないんですけど、結構信じて、こうのめり込んでる
はい。 うん。 なるほどね。 はい。 うん。 ま、あの没頭されてる感じなんですかね。うん。
すそうなんですよ。え、ま、その話を聞く分には別に私も「ああ、そうなんだ、そういう人がいるんだ、へえ」みたいな感じであの、流していて、あと、ま、女性陣が集まると、割とそういう占いの話だったりとか、ま、そういうのでは盛り上がるので、「ええ！」とか言える風に
はい。 うん。 うんうんうんうん。 そうですよね、なんかそういうの好きなイメージはありますよね。うん。
はい。なので、なんかその話のネタとしては全然あの、面白おかしく聞いてたので、全然いいいいかなとは思ってたんですけど、ある日、ま、その一つのスピリチュアルのこう、チャンネル？ユーチューブのチャンネルの人と個人セッションみたいなのができるっていうのが、彼女としては分かって
はい。 うん。 あ、なるほど。 はい。
彼女はそれをやり始めたんですね。
うーむ。
はい。へ、その、もちろん1時間で、お、結構な、す3万円ぐらいだったかな、結構な金額だったんですけど
ああ。なかなかのお値段ですね。うん。
はい。もう、オンラインのこういうちょっとズームかなんかの、あの、セッションみたいなのだったんですが、まあ「すごくいいからやってみなよ」っていう、すお勧めが来てしまったんですよ。
うーん。 あ、なるほどね。はいはいはい。
ふ、はい。 「へ、ええ！」と思って、ま、話をこう、聞く分にはいいし、「ああ、そうなんだ」っていうの私もちょっと軽く流くしてて「あ、面白いね」とかちょっと乗っかった話を聞いてた部分もあったので。
うん。 はあ、なるほどね。
はい。相手は私が興味がすごくあるっていう風に思ってしまってたのか。ああもう <chuckles> はい。で「ぜひぜひ、あの、今だったら予約取れると思うし、私も口きいてあげるよ」みたいな感じで。
うんうん。そうかもしれないですよね。 うん。
こう「予約取った方がいいよ」っていう風にこう、勧められるようになってしまったんですよ。
ああ、そうなんですか。ちょっとね、あの、<chuckles> それはね、困ったというかね、感じですよね。
はい。で、ね、もちろんそんなに3万円もかけて信じてないものをこう、受けたくもないし。はい。ええ、なんか断るのも、もちろん、なんか、「ああ、信じてないから」ってそこでいきなり告白しちゃうと「あ、じゃあ今までの会話は何だったの」っていう風になってしまうと思うので。
そうですよね。 うーん。
なんか、上手くこう、ま、ん、今はそんなに聞きたいこともないし、みたいな感じでこう、のらりくらり、今は交わしてるんですけれども。
うーん。
まだまだハマっていて、で
はい。
うん、ま、そんなに強くは最近は、私もこう、のらりくらりと断ってたので勧めてこないんですけど、彼女は、ま、2回3回そのセッションをやってるんですよね。
あ。 なるほど。あ、でもあれですか、そうやって1回じゃなくて、何度かそういう風に、あの、お誘いは来ているっていうことなんですね。
うーん。 そうですね。特にあの、一対一で会話をしてるわけではないので、あの、こう、ママ友会みたいな感じで、ま、いっかげつに1回ぐらい、みんなでこう数人のお友達と集まって、こうみんなで持ち寄って、自分たちのこうご飯作って来てっていう様な会をしてるので、他のお友達も居るんで、なんか彼女も私にだけすごく執拗に、それを勧めるってことはしないんですけど。
ん。 はい。 うん。 はい。 はい。 あ なるほど、なんか、LINE とかでそういうのを勧められてるっていうことじゃないんですね。
あ、そうですね、もう面と向かって
あくまでもみんなとの会話の中でそういう話が出てきてっていう、そういう感じなんですね。
そうですね、はい。
あ、ほど。 そういう状況なわけですか。あ。
はい。なのでま、あの、ま、そのお友達の関係性も、私が、ええとちょっと新しい土地に引っ越してきて、で、そこでできたお友達なので、今引っ越して5年ぐらいになるので、今5年ぐらいのお付き合いになってるんですけれども
うーん。 はい。 なるほど。
なので、すごい親しいわけではなくて、まあ
じゃあね、ほんとに うーん。
うーん。
でもママ友の会に参加すると、その人もいるっていう感じではあるってことなんですね。
そうですね。ま、その人がだいたい声をかけてみんなが集まるっていう、割とリーダー的な存在ですね。うん。
あ、じゃ結構そうなんですね、中心的な、あ、人なんですね。ってなると、ね、そのママ友の会に居たいのであればその人との関係性も、あの、ね、維持ししておかなくちゃいけないっていう感じにはなってくるわけですね。
はい。 そうですね、あの
なるほど。
うん。それが、やっぱりこう、その、ここ個人的に、他のことではすごくいい人だし、あの、ね、その人のほうが、長年この土地にいるので、いろんなことも知ってるので、ま、うん、すごくこう、教えてくださったりとか、そういうのは、ものすごく助かる部分もあるので、嫌いになるっていうところは全然、あの、ないんですけど。そこのスピリチュアルのことだけはちょっと、あの、押してこないでねっていう感じに、思ってるんですよ。
はい。 うん。 <laughs> ね。でも、ね。今、お話聞いた感じだと、ね、あくまでもなんていうか、ね、そういう、あの、みんなが集まった時に、あ、たぶん、みんなに勧めてるっていう感じなんですかね。
あ、そうですね。みんなにも勧めているし、まあ、す、あの、個人的にも、私に直接「あ、なんかこの間、こういうこと言ってたよね。だったら、あの人に聞いてみたらいいかもしれないよ」みたいなことを、こう、ちょっと、す勧めるこうきっかけにがあって、こう、話してくるっていうことが、あの、毎回ではないんですけど、やっぱりその人もこう波があるので、自分がこう、たぶん悩みがあったりとかすると、そのセッションを受けて、こうガッとモチベーションが、す、上がってる時に集まってしまうと、お勧めされて、特にご本人に悩みがない時は、そのセッションを受けてないので、その話題はあまり出ないっていう感じですね。
うん。 ああ。なるほどなるほど。 うん。 はい。 なるほどね。 うーん。 ええ、ちなみになんですけど、まあ、あの、集まりって言ってたんで、他のママ友もいらっしゃるわけじゃないですか。
はい。
あの、他のママ友と、なんか、そのことについて話したりはするんですか。
いや、もうそれはですね、みんなも多分、うーんと思ってても、なんかそのね、一人をターゲットにこう話をしてしまうと、悪口みたいになってしまうと思うんで、その話題を特にこう持ち出す人はいないですね。うーん。
あ、なるほど。 いない。うーん、ね、なんか
ただ、顔を見てるとみんなもあの、ん、「それはハマりすぎじゃないかな」と思ってるんだろうなっていうのは表情は見て取れます。
あ、と、それは、察せるっていうところなんですね。
はい。
はあ、なるほど。いや確かにね、¥30000はちょっと高いですよね。
高いですよね。なので、あの、「いや、もう全然いいよ」って、「うちの旦那も今度やるんだ」みたいな感じで、旦那さんとかをこう、ね、一緒にこう引こ込んでたりとかするので、ま、本人はすごくあの信じているんだと思うんですよね。で、ま、それでうーん、自分の悩みが解消するんであれば、まあ、占い師さんみたいな感じで使う分には、ま、個人の自由なのでいいかなとは思ってるんですけど。
うん。 うん。 え、そうなんですね。うん。 ね。 ううん。 まあね、す、なんでしょうね、でも、ま、「やっぱ3万円は高いから。」みたいなね、感じでやんわりとね、断るとかね。やっぱさんまんえんはちょっとね、高いじゃないですか、さすがに。
あ、そうですね。あ、うーん。そ そ、ほんと高いんですよ。なので、ま、でもそれは言えるかもしれないですね。私、そんなお小遣い制というか、あの、「そんなにうちの主人が許してもらえないな。」みたいな感じでは、あ、それだったらちょっとうんうん。
え。 うん。なかなかねって。 もうちょっと安ければ、ね、相談してみたいけど、みたいなね。<laughs>
ああ。あ、確かにそれは、うん、いえ言いやすいですね。「3万円はきついな、私の懐には。」みたいな感じだったら、うーん、言えるかもしれないですね。なんかその、スピリチュアルのそのことを理由にしなければ、おそらく本人は傷つかないと思うんですけど。
ね。 ね、もうね、お財布事情がそういうことなら仕方ないってね。そこはもうね、出せる人は出す、出せばいいしってね。うん。
うーん。 うーん。 そうなんですよ。なのでちょっと、あの、話をして盛り上がる分にはいいけど、なんかちょっと、こう、ね、あの私がポソッと、ま、悩みまではい言わなくても「ちょっとこういうことを最近、なんか落ち込んじゃった」みたいなところで、多分、「あ、だったらこれやった方がいいよ」っていう
うーん、なるほど、そこでね、パッと思いつくわけですね。
そうなんですよ。そうすると「あ、ちょっとそこまでは踏み込まないで欲しいな」っていうような、こう、いすなんかこう、ママ友会なので、なるべくこう、いい距離感を保って、こう、みんなで仲良くできたらいいなっていうふうに思ってるんますね。
うーん。 うーん。 まあ、ね、なんで、ね、その、「ワンオンワンのセッションは高いから、ね、ちょっと私には、あの、ちょっと利用できないけれども」って「また何かね、いいお話あったらあなたから聞かせて欲しい」みたいなね、そういう感じでね、あの、ね、断りつつ、でも、ね。その、ね、スピリチュアル自体は、あの、否定してませんよっていうなんか姿勢をね、見せつつみたいなね。
ああ、そうですね。 うーん。 うーん。 そうですね。そそしたらちょっとうまく、こう、いいラインがその彼女とも引けるような気がしますね。あ、うん、ちょっとね、違う言い方で、もう私の懐事情はちょっと寂しいですよっていうことを前面にアピールして。
うん。 そうそうそう。 ね。 ね。
はい。ああ、ありがとうございます。
「でもスピリチュアル自体はいいものだと思いますよ」ってね。<laughs>
うーん、あ、そうですね、そこはもうほんとに否定せずに肯定して、うーん。
うーん、ね。 てなれば、あんまりね、あの、相手も傷つかずにね、済むのかなって
そうですね。あ、ありがとうございます。ちょっと新たな視点を、あの、見つけることができました。お話聞いてくださってありがとうございました。
うん。 ええ、あの、こちらこそありがとうございました。じゃ失礼します。